Alors depuis quelques temps, en fait, j'ai atta attaqué une nouvelle activité professionnelle en fait, heu, qui correspond, heu, assez bien, on va dire, à mes attentes en termes de contexte de travail. Et heu, concrètement, heu, c'est, hem, c'est quelque chose dans lequel je souhaiterais, heu, m'engager, on va dire, sur du long terme, heu, même si je sais que ce n'est pas forcément une une vocation professionnelle aujourd'hui. Heu, mais j'ai j'ai j'aimerais, heu, vraiment, heu, voilà, heu, heu, donner le maximum de de ce que je peux faire, en tout cas, de le dans dans ce début de de de contrat, heu, pour, heu, pou pour évoluer heu, heu assez rapidement mais, heu, mais mais la problématique, c'est que, heu, j'ai j'ai un peu de mal, heu, à trouver du, heu, hem enfin, une une manière, heu, de cloisonner ma vie, heu, professionnelle et et ma vie, heu, personnelle et je voulais savoir si tu pouvais peut-être, heu, heu me me guider, heu, dans dans la compréhension finalement de, heu, de ces temps de, heu, de de vies différents.
Oui, il y a pas de problème, heu, je te remercie déjà de de te confier à moi et de me faire confiance, heu, pour cela. Heu, voilà, je je comprends tout à fait, voilà ce que tu peux traverser. Heu, quand tu dis, heu, que, voilà, c'est une nouvelle aventure, heu, professionnelle, heu, heu, est-ce que, heu enfin c'est c'est quelque chose voilà qui, heu, qui s'est fait automatiquement ou c'est venu, heu, au fil du temps? Heu, c'est c'est un nouvel une nouvelle aventure vraiment qui s'est, heu, qui s'est décidée, heu, heu, on va dire sur, heu, sur quelque chose, sur des motivations peut-être?
Oui, alors en fait ce qui me plaît, on va dire, dans cette, heu, dans cette aventure-là, heu, ben, c'est, heu, principalement le côté, heu, où je peux choisir, heu, heu, ma manière de, heu ma manière de travailler. Hem, j'ai je j'a j'avais, heu, une problématique, on va dire, dans ma vie d'avant, heu, concernant, heu, les horaires de bureau un peu classiques. Heu, voilà, je voulais un peu me détacher, heu, heu, de, mmh, de de de cette systémique. Et heu et effectivement, heu, avec le l'a l'arrivée du télétravail un peu massif dans les dans les organisations, heu, j'ai j'ai appris à apprécier ce cette forme de de de travail. Hem et heu et en particulier, ben, le voilà, le le fait, heu, de, heu, de de pouvoir, heu, voilà faire ses heures de manière un peu ponctuelle et donc de profiter, heu, de de de profiter de d'avoir du temps, heu, personnel, en en cours de journée. En tout cas ça c'était, heu, l'avantage que j'y voyais sur le papier. Heu, mais, heu, mais très honnêtement aujourd'hui, ben, voilà le fait d'être, heu, aussi enfin d'être systématiquement en en en en télétravail, heu, ben, malheureusement, heu, je me rends compte que, bah, d'une, je ne prends pas forcément, heu, du du temps, heu, dans la journée, voilà pour effectuer, mais vraiment, des tâches, heu, très basiques, heu, telles que manger à midi. Heu et heu et puis en plus, heu, je je je sens que, heu, mon mon job aujourd'hui, heu, bah, empiète voilà sur le temps de famille, heu et heu et et et et ça, heu, ç ç en tout cas ça ça me fait perdre un petit peu aussi, heu, les étoiles que j'avais dans les yeux, heu, heu par rapport, heu, par rapport à ce ce ce format, heu, heu, de, heu, de de travail. Et heu et d'ailleurs mon mon mari me le fait sentir aussi, hein, que, heu, que c'est très prenant et heu et et il m'invite aussi, ben, voilà à à ralentir un petit peu le le pas. Mais comme je te disais, heu, comme je te disais ben voilà je je cherche à faire mes preuves donc, heu, je aujourd'hui c'est vraiment pas le moment, heu, heu, en tout cas de de de de ralentir, mais, heu, si je pouvais essayer de me réorganiser, heu, ça ça pourrait m'aider, ouais.
D'accord. Oui. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Ben non, c'est c'est vrai que c'est c'est pas facile hein justement de, déjà, heu, d d'avoir à traverser, heu on va dire d'avoir une transition entre, heu, bah, un emploi ou voilà, les horaires sont fixes, heu, on a un peu plus de temps, justement de, heu, bah, à à à, hem, à faire les les les choses, heu, auxquelles on peut pas, heu, on peut pas faire pendant le travail. Donc, heu, un peu plus de temps, heu, heu, pour soi, heu, pour ses activités, pour la famille aussi. Et passer de ça à un temps de travail, voilà, heu, comme tu l'as dit ou voilà tu choisis, heu, j'imagine, heu, toi-même tes horaires, heu, même si, voilà, ça peut être, heu, heu, un peu plus chargé, heu, qu'à l'accoutumée. Et hem et justement est-ce que tu trouvais le temps, déjà, heu, auparavant, justement, heu, heu, sur ton ancien, heu, travail, heu, heu de justement de de mieux gérer, heu, ton temps de vie, heu, personnelle? Ou voilà c'était à peu près aussi le même problème? Heu, heu heu, voilà, je voulais savoir, voilà, comment tu trouvais le temps, heu, sur ton ancien, heu, travail pour, heu, pour voilà, heu, heu, avoir aussi, heu, du temps pour toi, pour tes activités, heu, voilà, comment tu faisais?
Mmh. Ouais. Mmh. Et ben et ben figure-toi que, ben, à l'époque effectivement, heu et heu, la la, mmh, heu, la séparation était très claire, hein. J'avais du temps de trajet pour, heu, heu, pou pour aller, heu, au au bureau et heu, ben, le heu, sur le temps du retour, je trouvais le temps de me dire, heu, hem, bah, je vais je vais aller faire du sport, heu enfin voilà. Je je j'ai en tout cas c'était suffisamment marqué, heu, mon mon mon espace était, heu, suffisamment, heu, voilà dé délimité pour avoir, heu, différentes, heu, différentes activités, travail, loisirs puis, heu, puis puis vie perso. Et hem et aujourd'hui, le fait, heu, malheureusement, enfin voilà d'être systématiquement à la maison, heu, j'ai, heu, déjà, heu je prends déjà beaucoup moins de temps pour, heu, pour mes loisirs comme ce fut le cas, heu, heu, à à à l'époque. Parce que, ben, voilà, heu, il s'agit ben de de sortir finalement, heu, de de chez soi et heu, à à des heures qui sont peut-être un peu moins courantes. Enfin heu, heu, par là, je veux dire que, heu, heu, j'ai quand, heu, je suis en télétravail je je je reste quand même, dans dans une sorte de zone de confort. Heu, j'suis pas forcément habillée de manière, heu, très sociale non plus, heu et heu et envisager voilà en toute fin de journée de se dire: «Bon bah allez, heu, heu, j'en j'enfile un jogging et je vais au sport», ben, en fait je suis déjà plus dans ce mindset, heu, et c'est, hem, et et c'est c'est là toute, heu, toute la problématique. Et heu et même pour aller plus loin, ben, heu, voilà, l'e l'espace, heu mon espace de télétravail aujourd'hui, heu, i i i donc il y a il y a cette histoire, heu, de temporalité. Mais il y a aussi cette histoire, heu, de de de séparation, heu, physique entre mon lieu de travail et mon lieu de vie, heu, qui qui qui se confond, heu, complètement. Et du coup, heu, voilà ça ça empiète énormément sur, heu, sur la vie, heu, personnelle.
Oui. Ouais, non, c'est vrai que, bah, déjà, le contexte est posé. C'est vrai qu'il y a il y a plusieurs éléments à prendre en compte, justement, quand tu parles, heu heu et je suis sincèrement désolé voilà de de de savoir ce ce que tu peux traverser, parce que c'est pas facile, justement, de de de de différencier, justement, ton lieu de travail et et, heu et ton lieu de de vie, heu, quotidienne. Heu, parce qu'au final, heu, ben, on on on arrive pas à faire la la part des choses. Et puis, heu, et puis, on passe d'une routine, heu, où, voilà, on est dans un travail et, heu, voilà, j'imagine, avec des gens, un bureau. Donc, heu heu, vraiment, il y a cet, heu, il y a cet, heu, aspect social et et et cet aspect communication, heu heu, bah, qui qui, heu, qui accentue le côté travail, heu même si, voilà, le le temps de travail actuel aussi, heu, est est tout à fait aussi honorable. Heu, il y a pas de problème, heu mais c'est plus peut-être mentalement aussi. Heu, justement, moi, j'avais, heu, plusieurs, heu, conseils à te donner, heu, par rapport à cela. Heu, quand tu dis, heu, justement, heu et j'aurais une question aussi à te poser juste après. Heu, ce serait, en fait, de de de te créer une routine, en fait, heu que ce soit une routine, heu, aussi des petites, heu, des petits exercices mentaux, justement. Heu heu, parce que forcément, il y a un petit blocage, peut-être, ou je dirais pas blocage, mais, heu, en fait, heu, une sensation de se dire: «Heu, ben, finalement, comme je suis, heu, chez moi, heu, et je suis en train de travailler», bah, il y a moins cette, heu, cette envie de se déplacer par la suite, heu heu, vraiment, heu voilà. Heu, essayer vraiment de de sur 1 semaine ou 2 semaines, établir, voilà, heu, des choses que tu fais, heu, quoi qu'il arrive à côté. Donc, heu, essaie, voilà, des une petite tâche, heu, une petite liste, avec des, heu, que ce soit peut-être tes activités sportives, heu, tes activités avec, heu heu, ta famille, heu heu, et ainsi de suite, pour essayer de mettre en place cela. Et je pense qu'au fur et à mesure, heu, tu vas établir, en fait, une routine, heu heu, des habitudes que tu auras au fur et à mesure. Heu, donc, heu, voilà, ça, c'est dans l'idéal. Et et justement, j'avais une question à te poser par rapport à ça: heu, est-ce que tu pourrais me di heu, comparer, heu, justement ton volume horaire heu à une petite fourchette, hein, heu, avec ton travail, heu, ton ancien travail et t et ton travail actuel? Heu heu, combien ça représenterait, peut-être, d'heures de plus, heu, aujourd'hui, heu, par rapport à avant?
Je te remercie. Ouais. C'est ça. Mmh mh. Oui. Exactement, ouais. Ouais. Mmh mh. Alors, oui. Non, mais c'est, heu, c'est c'est une très bonne question, parce que effectivement, j'étais sur des horaires de de bureau assez classiques. Donc, heu, je commençais, heu, à 09:00 et à partir de 17:30 heu, voilà, en fonction des des tâches restantes, je pouvais, heu, voilà, quitter ,heu, heu, quitter le travail, aller récupérer ma fille à l'école et puis, heu et puis rentrer à la maison. Et puis commencer, ben, effectivement, la 2ème vie, heu heu, de, heu de de de de la journée, heu, avec, heu, tout ce que tout ce que ça engrange. Et heu, et aujourd'hui, ben, mon volume horaire a changé, parce que, ben, heu, déjà je suis, heu, je suis passée cadre. Donc, en soi, heu, j'ai pas forcément d'horaires en fait qui, heu heu, qui, heu, qui qui me sont, heu, im imposés, heu, en tout cas contractuellement. Hem, et, heu et et le fait, heu, d'être, heu, aussi souvent, heu, en en télétravail, ben, finalement, en fait, hem, ce que je pensais être heu, un un attrait, en tout cas quelque chose de de de positif, en fait, ça me met plutôt dans une pression de heu, de toujours, heu de toujours en donner plus, de toujours, heu, voilà, heu, en en faire beaucoup, pour, bah, voilà, justifier que, heu, je heu, je je travaille effectivement. Et, heu et et je pense que mon volume horaire même si je ne saurais pas forcément te te te dire finalement ce que je fais. Parce que des fois en tout cas, de manière générale, je travaille, heu, de 09:00 à 18:00, non-stop, comme je t'ai dit, sans, heu sans forcément, heu heu, prendre le le le temps de de déjeuner. Mais, heu mais mais selon les journées, il peut m'arriver, heu heu, voilà, de de travailler jusqu'à, heu, 22:00, 23:00, parfois, et de réenchaîner derrière, heu, voilà. Heu, et et c'est pour ça que, heu, bah, voilà, le le le coût que ça représente sur ma vie personnelle, aujourd'hui, c'est extrêmement, heu c'est extrêmement douloureux. Et et j'entends mon mari, hein finalement, que qui, heu, qui se plaint de de de de ça. Mais j'ai j'ai j'ai du mal, heu, malheureusement, à, voilà, à à faire cette, heu cette séparation, heu, nette, heu, entre, heu entre les 2 aspects, heu, de de de ma maison, qui est, ben, à la fois mon lieu de travail et mon lieu de vie.
Oui. Oui. Oui. Mmh. D'accord. Ah ouais! Oui. D'accord. Donc ouais, c'est c'est c'est vraiment très très, heu heu, difficile, oui dans ton cas de, justement, voilà heu en plus de ça, il y a eu un, hem, un passage en fait, heu par rapport à ton poste et déjà, heu, je tiens à te féliciter par rapport à ça. Heu mais je pense, voilà, heu, le conseil principal, voilà, que je pourrais te donner et puis, heu heu, ce serait aussi heu une manière en fait, de d'y aller étape par étape, ce serait ouais, heu heu, bah de voir sur, heu, 1 semaine, heu 2 semaines, 1 mois, heu heu, voilà. Établir vraiment des des des une petite liste, heu, avec des choses, heu, que tu que tu dois enfin, que tu qu'il faudrait absolument faire, heu, et puis voir l'évolution que ça aurait aussi, heu heu, sur ton temps de de vie professionnelle. Et je pense que ça ça aura un impact positif, heu, à l'avenir, j'en suis ob et je j'en suis persuadé.
Merci. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, mais exact. Mais je pense que tu as tu as tout à fait raison, hein heu, finalement. Heu heu, s'imposer, heu s'imposer un rythme, puisque ben là aujourd'hui c'est, heu, c'est vraiment la problématique, ben derrière, en fait, ça me permettra ben voilà de de réajuster, d'avoir, heu, d'avoir un équilibre en entre mes différentes, heu, vies. Et heu et je trouve que c'est un conseil super pertinent. Écoute je te remercie, en tout cas, pour, heu, pour ton écoute, heu, bienveillante et, heu, et pour tes conseils.
Merci!